Di saat itu aku resign belum dapat pekerjaan sama sekali, Kak, bener-bener kayak, eee, agak deg-degan ya, jadi aku cuman kayak mencarikan ketenagakerjaan, sama dapet, eee, uang pisah dari perusahaan tuh kecil banget, gitu, 1 kali UMR doang gitu. Jadi waktu itu aku kayak 3 bulan pertama belum kerja sama sekali, Kak, dan itu tuh kayak ngerasa, "Aduh, gimana ya? Keuangan mulai menipis, tapi belum ada pemasukan sama sekali," gitu. Dan akhirnya setelah aku memberanikan diri tanya-tanya ke temen-temen, gitu, "Ada kerjaan gak?" gitu. "Aku gak papa deh, apapun itu aku mau coba ngerjain, yang penting bisa dikerjain dari rumah." Aku bilang gitu, karena ternyata setelah menikmati di rumah tuh seneng di rumah gitu loh, Kak, terus
Iya iya. Oh, oke Pusing ya? Ah hah. <laughs> Iya sih, bener.
Terus habis itu, eee, dikasih tahu teman dan akhirnya sekarang udah mulai bisa memperbaiki finansial aku sih, gitu.